देखिए आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग ना अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, योग तरीक़े का कुछ नहीं करते। बस अपने काम पर ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जिंदगी में आपने कभी योग किया है, तो आप पे क्या असर आया उस बारे में ज़रूर बताएँ?
जी देखिए बिल्कुल, आजकल की जो ज़िंदगी है ना मतलब लोग अ, बिल्कुल ऐसे आलस्यपने में बिता रहे हैं। और कोई भी ना ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहता है। है ना, ऐसे में बहुत सारी बीमारियाँ घे घर घर कर रही हैं ठीक है। लोगों लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि योग और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का कितना ज़्यादा महत्त्व है। जी देखिए, अगर मैं खुद के बारे में बताऊँ तो ना मैं बिल्कुल योगा करता हूँ क्योंकि देखिए अ, एक वही चीज़ तो है। देखिए अगर आप श दिन में अगर सुबह-सुबह अगर आप मान लीजिए 15 टू 30 मिनट निकाल के अगर योग कर ले रहे हैं ना, जिसकी वज़ह से आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो क्यों ना करें? देखिए मैं भी करता हूँ योगा और मेरे अ, जीवन पे बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसका। अ, देखिए पहले जब मैं योगा नहीं करता था तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनली डाउन फ़ील करता था। कभी-कभी स्ट्रेस, एंज़ाइटी ठीक है। कभी-कभी उम, फ़िज़िकल पेन होता था जैसे कि कभी कमर में दर्द हो रहा है, तो कभी पीठ में दर्द हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें लगी रहती थीं। फिर एक दिन ना बिल्कुल अवेयर हुआ कि नहीं-नहीं मुझे कुछ तो फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर मैंने योगा अपनाया और ना अभी बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी।
जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे-कैसे आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का बदलाव आया। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई इंसान शुरुआत करता है नई आदत की या फिर योग की, तो उसको शामिल करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है और रोज़ाना का दिनचर्या भी थोड़ा बदल जाते हैं। तो उस चीज़ को आपने कैसे सँभाला या फिर कैसे अपनी अ, जीवन में उस चीज़ को डाला? ज़रूर बताएँ।
जी। जी बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई नया काम स्टार्ट करता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हैं या आप अपने जिमिंग बेसिकली जिम कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, मुश्किलें तो बहुत आती हैं। मन ऐसा करता है कि, "नहीं यार, आज सो लेता हूँ, क्या ही योगा करूँगा?" और देखिए मेरे साथ तो ऐसा त था होता था कि मैं ऑफ़िस जाता था, ठीक है? और बिल्कुल मैं ऑफ़िस जाने से आधे घंटे पहले उठता था ताकि मैं नहा धो के बस ऑफ़िस भाग जाऊँ। और देखिए, ऐसे में क्या रहता था ना दिन भर मुझे तनाव और चिंता ऐसे ही सताए जाती थी। फिर उसके बाद देखिए मैंने ना, बिल्कुल अपना रूटीन बनाया। देखिए, मुश्किलें तो आएँगी लेकिन आपको ना खुद अड़े रहना है, आपको ना अपना एक दिनचर्या मेंटेन करके रखना है। तो देखिए, जी मैंने अपना ना दिनचर्या अपनाया। मैंने अगर मुझे ऑफ़िस जाना होता है, तो मैं डेढ़ घंटे पहले उठता हूँ। डेढ़ घंटे पहले उठके अ, बिल्कुल अपना दिनचर्या जैसे कि सुबह के जो कर्म होते हैं वो करके, है ना? और फिर उसके बाद मैं योगा करने अ, चले जाता हूँ। देखिए अ, मैं ना बाहर का योगा ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। जैसे गार्डन में या फिर खुली हवा में क्योंकि वहाँ पे आप देखो कि आप योगा करोगे ना तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अ, देखिए वहाँ पे ना ऑक्सीजन आप प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो बहुत हेल्दी चीज़ होती है। तो देखिए, बिल्कुल वही चीज़ मैंने की। अपना जो रूटीन था, उसको अच्छे से मेंटेन किया। और मैंने, देखिए अपने माइंड को ना एक्सक्यूज़ नहीं दिया फिर उसके बाद कि, "मुझे ना आधे घंटे और सोना है।" मैं बिल्कुल एक्सरसाइज़ करते रहा मतलब कि योगा करते रहा और है ना, अभी मैं उसमें बिल्कुल निरंतर हूँ और मुझे बहुत सारे लाभ भी मिल रहे हैं। जी।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। ज बिल्कुल। जी। हुँ, जी। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से बताई ये चीज़ें तो मैं कहूँगा ये ना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को ये चीज़ समझ में आए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे आप पहले योग नहीं करते थे और आपने बताया बस आप उठते ही काम पर चले जाते थे। तो तो आपको ज़िन्दगी में क्या-क्या अंतर लगता था कि मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप योग करें?
जी। देखिए बिल्कुल अ, जब मैं उठता था और डायरेक्ट मैं ऑफ़िस चला जाता था। हाँ, बेशक मैं फ्रेश होता था नहाता था ठीक है थोड़ा-मोड़ा कुछ भी जो उम <chuckles> मिला वो खा लिया। है ना? लेकिन देखिए उससे ऐसा होता था ना कि मैं उठा और अ, एक बिर बिल्कुल ऐसा देखिए पहली बात तो मेरी ना जो ज जठराग्नि थी वो बहुत ज़्यादा मंद हो गई थी और उसकी वज़ह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मेरे ऑफ़िस में इवेन इफ़ मैं बैठा हूँ ना ऑफ़िस में तो देखिए मेरा पेट गुड़-गुड़ गुड़-गुड़ ऐसे करता था। और बहुत सारी चीज़ें मतलब देखिए अगर जब आपका पेट नहीं साफ होगा ना तो कहीं न कहीं आपका जो मन है वो भी नहीं साफ होगा। तो मेरा पेट जब साफ नहीं होता था तो मैं बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ाहट में ऑफ़िस में रहता था। अगर मुझे मुझसे कोई प्यार से भी बात करता था ना, तो मैं उसको ऐसे एकदम झड़का के मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि क्यों बातें कर रहे हो मुझसे? तो वो किया करता था। तो फिर उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई अचानक से कि देखो मुझे ना अ, फिज़िकल अ, ज लाइक मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। साथ ही ज, साथ मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो भी बिगड़ रहा है। और उसकी वज़ह से ना मेरे रिश्ते भी बिगड़ने लग गए थे अपने कलीग्स के साथ। क्योंकि देखिए अगर आपके पास कोई अच्छे से आता है प्यार से बात करने तो आप क्या करेंगे? आप अगर आप ऐसी चीज़ें आप उनसे अगर बैड बिहेवियर करेंगे तो ऑब्वियसली वो अगली बारी से नहीं आएँगे। तो ऐसे में देखिए मैं ना बिल्कुल कटा-कटा सा रहने लग गया। मैंने बोला कि ये सारी चीजें मेरे साथ क्या हो रही हैं। है ना? फिर उस उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरा जो पेट है वो साफ नहीं है। साथ ही साथ मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगा रहा हूँ। तो देखिए कहीं न कहीं वहाँ से मुझे हिट किया कि हाँ अब मुझे ना ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखिए अब फिज़िकल एक्टिविटी में हम जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। जो मुझे ज़्यादा कन्वीनिएंट लगा ना वो लगा योगा और देखिए योगा जो भारत वर्ष में सदियों से चलते आ रहा है उसका तो बड़ा महत्व है। जी।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल आपने ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जो हमारे देश में योगा होता है ना वो एक अलग ही तरीके का होता है और वो काफ़ी सालों से हमारे पुश्तों में चलता ही आ रहा है। तो वो बहुत ही अलग हमारी ज़िन्दगी पे एक अच्छा प्रभाव डालता भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये चीज़ें करी आपने काफ़ी समय तक करते रहे आप योग तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या लगता है आपकी ज़िन्दगी में जो हुआ? या वो शरीर से रिलेटेड भी हो सकता है। मन, नींद या काम का तनाव कम होने लगा। इस बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ना योग में एक आसन मैं ज़रूर करता हूँ वज्रासन और जैसा कि मैंने बताया मेरी जठराग्नि ना बहुत ज़्यादा मंद हो गई थी। तो देखिए जब मैंने योग अपनाया ना तो सबसे अच्छा जो बेनिफ़िट मु मुझे मिला है कि ना मेरा जो डाइज़ेशन है मेरी जो जठराग्नि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। क्योंकि देखिए जब हम व वज्रासन करते हैं ना तो वहाँ पे हम अपने प प जो हमारे पैर रहते हैं उनको हम लॉक कर लेते हैं। अब उसकी वज़ह से क्या होता है वहाँ का ब्लड फ़्लो रुक जाता है जिसकी वज़ह से पूरा का पूरा ब्लड फ़्लो कहाँ पे होता है हमारे पेट में होता है। अब देखिए ब्लड फ़्लो अच्छा होगा हमारे पेट में तो जै सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर अ, लिवर में अच्छे से फ़्लो हो रहा है, ठीक है, किडनी में अच्छे से फ़्लो हो रहा है तो कहीं न कहीं वो जो जूसेज़ है, ठीक है जो कि डाइजेशन जूसेज़ हैं जैसे बाइल जूस हो गया। बाकी ये जो जूसेज़ है अच्छे उनका सिक्रेशन अच्छे से होगा। अगर देखिए सिक्रेशन अच्छे से होगा तो कहीं न कहीं जो हमारा जठराग्नि है वो स्ट्रॉंग ही रहेगा। तो देखिए सबसे अच्छा जो मुझे प्रभाव मिला है और सबसे बेहतरीन प्रभाव मिला है वो मेरी कि जठराग्नि बहुत ही ज़्यादा सबल हो गई है। और देखिए इसकी वज़ह से ना अब देखिए हम मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा साफ रहता है और पेट अगर साफ रहता है तो कहीं न कहीं वो जो चिड़चिड़ाहट होती थी मु मुझे लोगों से और जो मेरे रिश्ते बिगड़ रहे थे लोगों से वो आज सुधर गए हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है और मैं ना लोगों को यही संदेश दूँगा कि जो लोग बिल्कुल ऐसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रह रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान करें योगा करें। यही चीज़ें आपको आगे लेके जा सकती है। जी।
जी। उ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ बताई और ये सच्चाई भी है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िन्दगी में ये चीज़ें देखें ना तो तभी हम अपनी ज़िन्दगी बेहतर कर पाएँगे जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब जैसे जब तनाव या किसी मुश्किल समय आता है या आप उस चीज़ से गुजरते हैं तो आपने आपकी योग ने उसमें भी मदद करी या उसका ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं था इस बारे में भी ज़रूर बताएँ?
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक बार ना मेरा <chuckles> अ, खैर सबका होता है मेरा भी हुआ था हार्ट ब्रोक ब्रेक हुआ था है ना? तो अब देखिए जब दिल टूटता है ना तो उस टाइम पे हम बड़े दुखी होते हैं। और ऐसा लगता है कि कोई तो आके हमें संभाल दे। अब ऐसी सिचुएशन में सभी लकी नहीं होते, सबके पास कोई न कोई नहीं आता है संभालने के लिए। है ना? तो ऐसे में देखिए मैं बहुत ज़्यादा 2-3 महीने ना ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में था। तो फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि यार! ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे जैसे कि ना मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। देखिए ऐसा होता है जब हम प्यार में अ, गिर जाते हैं और कहीं न कहीं हमारा दिल टूट जाता है ना, तो ऐसा होता है। तो देखिए वहाँ पे ना किसी ने मुझे ऐसे मैं ऑनलाइन ही बात कर रहा था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि अ, अब देखिए मैं आपका तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप योगा स्टार्ट करो। और मैंने भी सोचा देखिए उसके पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि ये जो योगा है, कौन करता है? इसको बूढ़े लोग करते होंगे। मैं कहाँ करूँगा ऐसी चीज़ों को, लेकिन जैसे ही मैंने वो चीज़ें अपनाई ना, मैं सच में बता रहा हूँ 5-6 दिन में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला। मेरा जो मन मन में जो अशांति थी। जो कौतूहल था, वो सब ख़त्म हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखिए अगर मैं 100% अगर सैड फ़ील कर रहा हूँ ना तो उसमें से जो मेरे सैडनेस का लेवल था ना, वो गिर के कम से कम मतलब 40% हो गया। तो देखिए कितना ज़्यादा चेंज आ गया। और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि अब ये चीज़ ना तो ज़िन्दगी में कभी नहीं छोड़नी है। और मैं तब से लेकर अभी तक योगा करता हूँ। जी।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही सही ब बात बताई। इन चीज़ों में ना मतलब हर इंसान को समझना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग नहीं करते उस चीज़ का ध्यान, तो उसमें क्या करना चाहिए या फिर उनकी क्या कैसे ज़िंदगी को उन्हें अपनी बदलना चाहिए?
जी देखिए, बिल्कुल अ, ह जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, है ना तो अ, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को इमोशनल अ, स्विंग्स आ रहे हैं। बेसिकली वो आते हैं ना मूड स्विंग्स होते हैं और किसी का अ, बन अ, हेल्थ अच्छी नहीं है, है ना? अ, कोई बोल रहा है कि, "मेरी कमर में दर्द हो रहा है।" कोई बोल रहा है, "मेरे कंधे में दर्द हो रहा है।" तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो कारण हैं, ये यही है कि वो फिज़िकल ऐक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस योगा ही करो। देखिए बहुत सारे अ, मेथड हैं, जो कि हम अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं और अपनी लाइफ़ में लाएँगे, है ना, फिज़िकल ऐक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमें बड़ा ही आराम मिलेगा। लेकिन देखिए, उसमें से सबसे जो बेहतरीन तरीका है, वो मैं अगर किसी को सजेस्ट करता हूँ ना, तो वो रहता है योगा क्योंकि देखिए आपका शरीर तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, योगा करने से। लेकिन साथ ही साथ जो आपका मन है ना बहुत ही ज़्यादा शाँत रहने लग जाएगा। देखिए, अगर कोई जिम करता है ना तो वहाँ पे बस वो अपने अ, बेसिकली जो अपना शरीर है, उसपे फ़ोकस करता है, कि उसका शरीर की ये ये मसल गेन हो जाए ये मसल गेन हो जाए, बाइसेप्स बन जाएँ, ट्राइसेप्स बन जाएँ, ऐब्स बन जाएँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं बस वो शरी शारीरिक रूप पे ही काम कर रहा अपने। लेकिन जब हम योगा करते हैं ना, तो हम शारीरिक प्लस मानसिक चीज़ें दोनों ही देखते हैं और दोनों पे ही काम करते हैं और कहीं ना कहीं अ, हमारा जो शारीरिक अवस्था है और मानसिक अवस्था है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है उससे करने से। तो मैं लोगों को यही स अ, सजेशन दूँगा कि बिल्कुल, उन्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। योगा तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जी।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही देखिए अच्छे से बताया। तो मैं आपसे ये ज़रूर एक ना कोई ऐसा अनुभव पूछना चाहूँगा कि जिससे आपको देख के कोई मोटिवेट हुआ हो या उसने भी योग करना शुरू करा हो, तो उस बारे में ज़रूर बताएँ थोड़ा।
जी बिल्कुल <chuckles> अ, मैं जैसे कि ना मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल की फ्रेंड। अ, ख़ैर <chuckles> अभी तो हम लोग स्कूल किए हुए 8 साल हो गए हमें अ, लेकिन हम लोग ना कनेक्टेड हैं। तो देखिए अ, अब उसके लाइफ़ में भी यही चीज़ें आई कि अ, <chuckles> देखिए इमोशनल अ, चीज़ें ही आईं, ठीक है। देखिए उम, मुझे लगता है ना ज़्यादातर लोग योग को कब अन अपनाते हैं? जब उन्हें ना बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है तभी वो लोग इस मार्ग में आते हैं और आना भी चाहिए। तो देखिए उ उ अ, मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ था कि ना हाल-फिलहाल में ही उनका भी दिल टूट गया था और फिर उन्होंने देखिए मुझसे बातें शेयर की और अ, मैंने अब देखिए अब मैं भी उसी फेज़ से गुज़रा हुआ इंसान। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ना देखो, "ये, ये सारी चीज़ें करो क्योंकि मैंने भी करी और मुझे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला।" तो देखिए, वो बिल्कुल मुझसे इंस्पायर होके और उन्होंने भी स्टार्ट किया और आज ना <chuckles> देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और हेल्दी भी हैं। जी।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। हुँ, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बताई और ऐसा ही होना भी चाहिए हर ज़िंदगी में। मैं कहूँगा कि अ, ये चीज़ें ना मतलब अ, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आपने शुरुआत करी, तो अ, आपको योग तब ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था या अब आपको लगता है कि इसका असर थोड़ा कम होने लग गया है या फिर अभी भी वैसा ही है? उस बारे में भी थोड़ा बताएँ।
जी देखिए अ, <chuckles> अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। जब मैंने शुरू किया था ना तब मेरा मोटिवेशन बहुत हाई रहता था। मतलब कि एक दिन भी स्किप नहीं करना है। लेकिन देखिए अ, टाइम के साथ कभी-कभी हमारा मोटिवेशन हाई होता है, कभी-कभी लो होता है। तो देखिए मैंने बिल्कुल अ, उसको छोड़ा नहीं है लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी कि मन नहीं किया या फ़िर जो म मन की अवस्था है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। है ना? तो वहाँ ना एक-दो दिन मिस हो जाता है। लेकिन फ़िर भी फ़िर वहीं पे मेरी योगा की जो पावर है, जो मैंने विल अ, विल पावर वहाँ से गेन किया, वो मेरे काम आता है। कि नहीं, नहीं एक दिन मिस हो गया ना अब इसे अ, डेली डेली कंटिन्यू नहीं करना है। इसे ना बिल्कुल अ, अगर आज मिस हुआ है, तो कल तो बिल्कुल करना ही करना है नहीं तो फ़िर वो एक आदत सी बन जाती है। जी तो मैं बिल्कुल अ, बिल्कुल मोटिवेशन अ, हाई एंड लो तो होता है लेकिन मैं ना बिल्कुल यही प्रेफ़र करता हूँ कि मैं एक दिन भी स्किप ना करूँ।
जी। जी। जी। बिल्कुल आपने बहुत ही देखिए बेहतरीन तरीके से ये चीज़ बताई है। तो मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कुछ आप दर्शकों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो हर इंसान फॉलो करे अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में थोड़ा बताएँ?
जी देखिए बिल्कुल <chuckles> अगर मैं दर्शकों को बताऊँ तो उसमें ना सबसे अ, बेहतरीन जो चीज़ होगी वो ना उन्हें बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपने शामिल करें अपनी लाइफ में है ना? फिजिकल एक्टिविटीज़ रहेंगी तभी अ, वो बहुत ज़्यादा हैपी एंड हेल्थी फील है करेंगे और वो फ जो फिजिकल एक्टिविटी है वो यू अ, वो लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि योगा। योगा इज़ बेस्ट मेरे हिसाब से, है ना? तो यही सारी चीज़ें मैं उनको अ, सजेस्ट करना चाहूँगा। जी।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से देखिए बताई हैं चीज़े। और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
जी मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और जिस अ, सरल शब्दों में आपने प्रश्न पूछे उनका उत्तर देके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी फ़िर से बातचीत होगी। जी धन्यवाद!